ああ、そうなんですね。なんかマウスピース矯正ってゆうのは、あの、マウスピースだけを装着するのか、歯にちょっとこう突起物みたいなのをつけて、で、それも、あの、一緒につけていくのか、ど、なんですか？
はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい、あの、私もそれ分からなかったんですけど、マウスピースも、こう、なんだろう、やっぱ歯に突起物をつけるんですね。
うんうん。 あ、そうなんですね。うんうん。
はい。なので、ま、外した時にも、ま、5、6箇所、なんか、歯に出っ張りがついてる。はい。なので余計にね、こう、気になるとゆうか
うーん。あ、なるほど。うんうん。うん。 うんうん。 はい。
唇に当たるし
ああ、確かに、うんうん。
その頃は、口内炎がすごかったんですよ。
ああ、なりますよね、うんうん。
はい。それが、口内炎なるけど、毎日当たるから痛くて。
はい。

で、こう、つけた時痛いんですよね。
うん、痛いですよね。うんうん。
はい。もう分かってはいたんだけれども、痛いし、あとはこう噛み合わせがずれていくので、も、ずっと気になってこう、何て言うんだ、あむあみあみあみあみ噛んじゃうというか
はい。 うんうん。 ああ、うん、ありますよね。うんうん。
はい。おっしゃって、もう肩こりもすごいし
うんうん。
特にこう右がずれてる気がするんで、右だけ肩こりがす強くなってるしはい。だそこすごいストレスになってるんですよね。
ああ、なるほど、うんうん。 あ、そうなんですね。うーん。なるほど。あの、ま、矯正っていうのは初めてなんですか？
はい。

あ、なるほど。なんか、もし、あの、踏み込んじゃうかもしれないんですけど、ま、今、歯の部分でどこが気になってて、どこがね、動いたら嬉しいなっていうのはあるんですか？
はい。 はい。 うん。 はい。私、あの、全体的に、もう歯が傾いて、前に向いているのではい、出っ歯なんですよ。なので、こう、横から見た時に、口が閉じなくて、歯が出ちゃう。
うん。 あ、そうなんですね。うんうん。 うーん、うんうん。 ああ、うん。いや、出っ歯って気になりますよね。なんかこう、なんだろう、ちょっとなんか、あ、うれあんまり嬉しくないような、なんか感じです、ね。うん。
はい。 うん、ふん。はい。こう、写真に写ったりするのがね、すごく嫌だったんですけど
うんうん。ああ、わかります、うんうん。
はい。え、今、これ付けてると、より歯が前に出る感じがするので
あ、なるほど、うんうん。
嫌ではあるんですけど、こ、横からの写真撮ってるんですが
うんうん。 あ、うんうんうん。
それを見た時に、少しだけ、く上の歯が引っ込んでる な感じがしたんですよ。
はい。 あ、そうなんですね。うんうんうん。
えん。 そうなると、もう嬉しいので
あ、確かに、嬉しいですよね、うんうん。
あ、これからもね、毎日の変化をちょっと確認しながら
うんうんうん。
ちの、いい方向に目を向けてね、乗り切りたいなとは思いましたね。
ああ、ほんとですよね。なんか、1ヶ月でも、そやって、だんだんだん、引っ込んできたっていう、へん反応がね反応というか変化が見られるのは、すごくね、嬉しいことですよね。うん。
うん。 はい。ね、お話してるうちに、デメリットばっかりじゃないなってことをね、改めて思い出せたので、はい、ちょっと、メリットを見ながら、歯が綺麗とか
うんうん。 はい。 うん、ふむ。うん。
あとは、この完成に向けてのワクワクを維持して、これからも頑張っていきたいと思いました。
うんうん。 あ、いいですね。やっぱり、こう、ま、将来のね、なんかこう、綺麗になった完成したことをなるべくこう想像して、ちょっとワクワクして、なんか、こん頑張って今を乗り越えてほしいなって思います。
はい。 はい。